E, uhm, proprio in quest'occasione abbiamo avuto, uhm, diciamo, il piacere di conoscere uno di questi di questi ragazzi uhm, che, mhmm, diciamo, sapevamo che scendeva dopo qualche fermata, però, abbiamo iniziato a io io veramente poco, perché io non conosco l'inglese, figuriamoci il russo. <chuckles> Invece loro il mio il mio fidanzato e questo ragazzo, si parlavano in inglese, e quindi un po' ci si è messo a spiegare la sua vita, che cosa faceva.
Okay. Okay. Ecco, mhmm, infatti mi interessava proprio capire, come nasce questo tipo di incontro, no, perché è una cosa che intanto non pianifichi, ma succede, no, ehm, la parte che mi incuriosisce proprio è il momento zero, no, quello in cui ancora non sai se fidarti, se parlare, se restare in silenzio. Ecco, tu ti sei sentita subito a tuo agio, o c'era un po' di tensione all'inizio?
Mh-mh. No, ehm, io mi sono sentita un po' a disagio, ma perché, ehm, e ero, <chuckles> diciamo, l'unica donna all'interno della cuccetta, quindi, diciamo che, mhmm, non mi sono sentita proprio tanto, tanto a mio agio all'inizio, poi, mhmm, comunque, cioè, uhm, il telefono neanche prendeva, perché passavi proprio in territori proprio deserti, quindi, il telefono non non prendeva. Fortunatamente, c'eravamo scaricati qualche film sull'iPad, ehm, io mi sono messa a vedere i film, quindi diciamo che inizialmente, il primo contatto ce l'avuto il mio fidanzato con con questo ragazzo.
Okay. Okay, tu ti sei un po' discostata diciamo, mhmm, ti sei quasi un pochino
Sì, all'inizio, sì, perché poi non non sai mai chi hai di fronte, no, cioè, sembrava ovviamente <chuckles> era ov ovviamente un bravo ragazzo, però non lo so, cioè non non do così confidenza a agli sconosciuti. E, quindi inizialmente c'è stata uhm, ci avevano portato appunto il pasto, e uhm, ed è nata questa chiacchierata un po' così per caso, perché comunque erano dei vassoi, mi ricordo che a questo ragazzo, c'era un qualcosa che non gli piaceva, e quindi ha chiesto al mio fidanzato di fare a scambio di una cosa, di un cibo. E e quindi da lì poi è nata tutta quanta una chiacchierata, che io inizialmente e ero presente, quindi cercavo un attimo di di capire quello che che diceva, insomma, <smacks lips> e poi però è arrivata la sera e, uhm, diciamo io mi sono messa con con le cuffie e mi mi sono addormentata, mentre, cioè, il mio fidanzato praticamente è stato fino a notte inoltrata, finché questo ragazzo non è sceso a parlarci.
Certo. Sì, giustamente non non lo sai. Okay. Ah.

Senti, ma, mhmm, se dovessi rivivere lo stesso viaggio, no, oggi, ehm, rifaresti le stesse cose, ti comporteresti allo stesso modo, mhmm, cioè accetteresti comunque di nuovo di dividere il pasto con sconosciuti? Pensi che questo tipo di fiducia in qualche modo sia possibile in certe fasi della vita, in certi contesti oppure no? Cioè, mhmm, vorrei capire se questa cosa ti ha cambiato.
Mh-mh. Allora, mhmm, allora, ehm, sicuramente, ehm, diciamo prima di lasciarmi completamente andare, aspetterei un attimo, cioè non sono ma in generale anche con ehm, con le altre mie amiche non sono solita fare il il primo passo, diciamo. Quindi, mhmm, devo un attimo cioè sicuramente tornassi indietro, sicuramente darei maggiore fiducia a quel ragazzo, assolutamente. Però però se dovessi incontrarmi con qualcun altro, che ad esempio, non so, mi capita di, ehm, incontrare qualcuno sul sul treno, ehm, non non sono solita a a ehm, diciamo, non so anche se devo chiedere un'indicazione, cioè preferisco un attimo guardarmi in giro, vedere se riesco a trovare, ehm, la la cosa che mi serve e poi eventualmente domando. Mh, sì esatto.
Okay, quindi q già questa cosa è cambiata un po'. Okay. Piuttosto che lanciarti nella socialità insomma, da questo punto di vista sei ancora un po' bloccata forse.
Sì, sì, sì, sì, sicuramente sì, ehm, però, ecco, uhm, per quanto riguarda il viaggio che abbiamo fatto, lì ho capito che probabilmente era meglio affidarsi alle persone del posto, anche se potevano sembrare un po' così cupe, un po' così, sempre un po' arrabbiate, piuttosto che piuttosto sì.
Piuttosto che altri turisti che non avevano nessuna voglia di darvi una mano insomma.
Esatto esatto.
Senti, ma non siete rimasti in contatto con nessuno, vero, mhmm, di quel viaggio.
Allora, ehm, <clicks tongue> allora diciamo con questo ragazzo no, perché, ehm, diciamo il mio fidanzato non non gli ha non ha fatto in tempo a chiedergli insomma, di scambiarsi i contatti social, perché poi il mio fidanzato si è addormentato, ehm, ehm, il il ragazzo è sceso, quindi non non ha fatto proprio in tempo.
Si contatti. Mh, okay. Okay, non c'è stato un seguito insomma. Perché a volte questi incontri sai finiscono lì, altre volte invece diventano qualcosa di più, no, una corrispondenza
No. <chuckles> Mhmm, esatto. E invece in un altro viaggio che eravamo in Grecia, ehm, eravamo vicini di appartamento di un ragazzo, non non ci abbiamo abbiamo sì, no, ehm, abbiamo fatto una un un pranzo sulla terrazza comune. C'era un terrazzo che ci collegava le i due appartamenti, quindi abbiamo mangiato qualcosa al volo insieme e alla fine di quella vacanza c'eravamo scambiati, mi ricordo p prima si usava molto Snapchat, ehm, e quindi inizialmente c'era anche uno scambio di foto, che come va lui veniva dalla Germania, ehm: "Che dici? Come stai? Che che fai?" Quindi inizialmente c'era uno scambio di di foto, di di messaggi, poi piano piano col tempo son andati un po' a diminuire fino a che non non ci sono più stati, ecco.
Mh-mh. Okay. Okay, sì, sì.